Como que você faz p eh, pra escolher entre comprar uma casa ou continuar alugando?
Nossa, eu acho que é uma decisão difícil, né. <chuckles> Tem aquele negócio do brasileiro, que o sonho de todo brasileiro é ter casa própria, né.
Verdade. Uhum.
Eh, eu lembro que esse era muito o sonho da minha mãe, ela só foi conquistar a casa própria dela aos 50 anos. Eh, e eu acho que no caso dela, fazia muito sentido, sabe, ela comprar uma casa ao invés de continuar alugando.
Nossa. Uhum.
Por quê? Porque ela é uma pessoa que mora sozinha, e ela é uma pessoa que recebe 1 salário mínimo, então, eh, pra ela fazia sentido comprar aquela casa, porque ela poderia comprar uma casa menorzinha, ela con conseguiria ela conseguiu, né, eh, entrar naquele subsídio ali do Minha Casa Minha Vida. E ela acabou conseguindo uma parcela muito menor do que um aluguel que ela pagava. <chuckles>
Ok. Certo. O q aham, aí fez sentido financeiramente, né.
Total, né. E também eu acho que acabou dando mais segurança pra ela. Ela, na época, ela recebeu uma pequena herança ali, da da minha avó que tinha falecido, eh, mas a minha avó tinha 10 filhos e 1 casa pra dividir pra esses 10 filhos. <laughs> Então, assim, cada um pegou R$15.000, eh, e aí ela te tomou essa decisão, ela falou: "Ah, quero comprar minha casa", e aí deu esses R$15.000 de entrada e conseguiu uma parcelinha ali de R$600.
Uhum. Nossa. Entendi.
E eu acho que pra ela faz todo sentido, por isso que eu comentei, né, é uma casa pequena, de 2 quartos, perfeita para ela. E eu e a minha irmã, a gente ajuda ela, a gente paga essa prestação da casa pra ela todo mês, eh, então o salário dela é pra ela viver, né.
E você sentiu que ela que e ela teve uma mudança, que ela ficou mais feliz, se sentiu mais segura? Isso realmente teve um impacto positivo na vida dela?
Total. Teve muito impacto na vida dela, porque ela sempre quis ter essa casa própria, nunca conseguiu, eh, então hoje ela pintou a casa do jeito que ela quer, ela faz o jardim lá na casa do jeito que ela quer, eh, já reformou o banheiro do jeito que ela sempre sonhou. Então, assim, é diferente também quando você tem a sua casa própria e você pode fazer os projetos que você quer, né, porque aquela casa é sua.
Uhum. Ah, legal. Com certeza e não tem que lidar com senhorio também e quando ve eh, renovação de contrato, enfim, eh
Hum. Aham. Exato, né. E no caso da minha mãe, ela sempre teve nome sujo, então, sempre que ela ia alugar uma casa, ela não conseguia alugar uma casa muito legal, porque aí o nome dela estava sujo. Então ela tinha que alugar umas casas mais velhinhas e tals, então ali pra ela pegar uma casa novinha, acabou de ser construída, foi, assim mudou totalmente a autoestima dela.
Ah, que chato. Então você acha que realmente uma das coisas que mais pesa é fazer essa conta. Eh, no caso a sua mãe ela conseguiu uma parcela que era menor do que o aluguel. E e isso daí realmente se você botar na balança faz sentido porque em outros casos, dependendo dos juros, né no caso, o Brasil não faz muito sentido, mas como tinha esse subsídio do Minha Casa Minha Vida, eh, acabou fazendo sentido financeiramente.
Uhum. Sim. Aham. Acabou fazendo muito sentido para ela financeiramente, eh, muita gente meio que falou comigo na época: "Ai, para que você vai comprar casa, sua mãe já tá com 50 anos, vai pagar por 30 anos. E daí eu comentei com essas pessoas eu falei: "De qualquer forma, a minha mãe tem que morar em algum lugar por 30 anos. Então entre ela morar na casa dela e pagar aluguel é melhor ela morar na casa dela
Uhum. É, verdade.
né.
É verdade. E era uma uma casa que ela morava antes e foi casa que ela passou a morar, não era apartamento, nenhum dos 2 casos?
Ela já morou em apartamento, mas, eh eh, no nos últimos anos antes dela comprar a casa, nos 2 últimos anos, ela estava morando em um, tipo, uma quitinete sabe, um barracão, assim, que tem um quarto, sala, cozinha, uma coisa bem apertadinha.
Aham. Ah, entendi. É, não, eu pergunto, porque eu pergunto, porque, eh, no caso, se ela se mudou pra uma casa e tivesse num apartamento antes ainda diminui o custo, porque, por exemplo, apartamento tem, eh eh, condomínio geralmente. Então já é além de você não ter que gastar com aluguel, você também economiza na questão do condomínio.
Uhum. Uhum. Exato, exato. É, e ela já morou em em apartamento, mas, nessa época, eu e minha irmã morávamos com ela, então a gente dividia tudo ali em 3, mas realmente se a gente tivesse decidido comprar um apartamento, né, ia ficar um pouco mais pesado ali essa questão do condomínio mesmo. Então a casa ela ainda se livrou desse custo extra, né, vamos dizer assim.
Ah, entendi. Uhum. E no começo você mencionou: "Ah, ela é brasileira", né, "nós brasileiros temos isso". Você acha que é uma coisa cultural essa essa vontade da casa própria?
Eu acho que sim, eh, principalmente das, eh, <clicks tongue> das classes mais baixas, né, e a gente vem de uma classe mais baixa, eh, então eu acho que a classe mais baixa sempre pensa: "Ai, se eu tenho uma casa eu tô mais seguro", e eu acho que realmente faz um pouco de sentido. Eu vejo hoje muitos coaches de fi de finanças falando pra você: "Não compre casa", né, "invista esse dinheiro, alugue", mas eu acho que vale a pena você investir o dinheiro de uma casa se você tem aquele dinheiro todo. É muito diferente você investir R$100.000 e investir de 15.000. <chuckles> É, o
Uhum. Uhum, sim, com certeza. É o que eles não falam. <laughs>
Exato, porque assim, que pobre vai ter 100.000 pra dar entrada numa casa? Ninguém, eles vão fazer essa entrada parcelada de 15.000, e não sei o quê. E você investir 15.000,, o retorno mensal é nada, irrisório, né.
É, é verdade, é verdade. Isso eles não mencionam. <laughs>
Sim. Então eu acho Exato. Então a as contas que eles fazem lá: "Ai, não envie, se você investir esse dinheiro em vez de comprar a casa, você vai ter o faturamento de, eh, de 5.000, 10.000 mensais", mas eles não falam que mas se você tiver 200.000, <chuckles> 100.000, e ninguém tem isso, né, então não faz muito sentido. Eu acho que as pessoas também têm que ouvir influencers e coaches de finança que fazem sentido com a sua classe social, <chuckles> né.
Uhum. É, sempre sempre tem que adaptar e tomar com um grão de sal o que eles falam. E eu perguntei essa parte cultural, porque eu concordo com você e eu acho que até independe de de classe social. Eh, aqui eu moro na Alemanha e, assim, todo mundo é bem de vida, exagerando, assim, eh, enfim, todo mundo, ni não tem ni ninguém pobre aqui na Alemanha, mas, ao mesmo tempo, o índice de de donos de de seu próprio imóvel é muito baixo, então, eh, a ma maior parte das pessoas vivem de aluguel. Então eu eu acho que a parte cultural influencia muito também, até porque você pega um país mais mais pobre, por exemplo, uma Romênia da vida, e 90% das pessoas têm têm têm casa e também, enfim, tem o regime de que eles participaram que era um pouco diferente. E e mas e e quanto a você. Como é que você vê isso, eh, pra si mesma? Você tem vontade de de ter a casa própria? Você já tem a sua casa própria?
Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. É. É. Eu tenho vontade, mas isso que você falou da Alemanha, né, as pessoas não terem tanta casa, eu moro em Portugal hoje, já morei na Espanha e eu sinto que esses países, assim, né, maiores aqui da União Europeia, tá todo mundo meio, assim, louco nos preços, né. <chuckles> Às vezes você vai olhar uma <chuckles> é totalmente fo
Verdade, isso é verdade. Em Portugal, se você estiver em Lisboa, realmente, é, assim, é pior do que <chuckles> a Alemanha, é pior do que Berlim.
Aham. É, e eu tô em Lisboa, então, assim, alugar aqui já é extremamente caro e comprar é, assim, fora da realidade.
Já é extremamente caro. Uhum.
Eh, eu eu, eh, tô noiva, e eu e o meu noivo, a gente quer sim comprar uma casa, mas aí a gente tá nessa, porque a gente quer comprar uma casa e não quer comprar um apartamento. Porque quando a gente olha um apartamento em Lisboa, é praticamente €1.000.000,00. <chuckles> E aí quando você olha uma coisa ali mais fora de Lisboa, talvez ali mais no centro de Portugal, por €1.000.000,00, você quase compra uma finca, né, eh, tipo, gigante com piscina.
Ah, entendi. Uhum. Sim, sim. A diferença pra de de Lisboa e Porto para o resto é é é abissal.
É surreal, é surreal. Então a gente, eh, tá aí nessa busca, mas a gente tá achando tudo muito surreal, sabe. E a gente ainda fica naquela: é Portugal mesmo que a gente quer morar? <chuckles> É Espanha?
Uhum. Aí fica difícil, né, pra comprar um imóvel num país que você não sabe se você vai continuar vivendo. <chuckles>
Exato. Então a gente ainda tá meio que tentando encontrar qual que é o país que a gente quer meio que criar raízes, né, criar os nossos filhos, e que a gente se vê morando por mais tempo. Eh, mas por outro lado, o mercado imobiliário tá completamente fora da casinha, <laughs> não faz muito sentido. Eh, a gente na verdade quase comprou um apartamento esse ano no em Portimão, em Fa no em Faro, né, no distrito de Faro.
Certo. Uhum. Sim, aham, Algarve.
Eh, nós fomos e olhamos, gostamos muito, mas o apartamento trava estava €350.000, que era um preço bem ok, né, comparado com os preços aqui.
De Lisboa, é, lá tá ficando mais caro, mas ainda é bem mais barato no no Algarve em geral, eh eh eh, assim, ainda é bem mais barato do que Lisboa ou Porto.
É. Exato, esse apartamento era muito legal ele tinha 2 quartos, ele tinha um terraço enorme, assim, era uma penthouse, né, então era um apartamento de de cobertura, eh, só que meio que na hora, ah, o apartamento precisaria ser reformado, então desses trezentos e cinquenta mil talvez, já fosse por quatr pra quatrocentos e cinquenta mil.
Uhum. Tá, ainda tinham custos escondidos, aí, né, você teria que levar em consideração.
Exato, então meio que na hora, ali, de fazer a gente chegou a fazer a oferta mas é uma decisão, assim, tão forte, né, tão pesada, <chuckles> que no fi é muito sério, no final a gente acabou dando um passo atrás, porque eu não gostei muito do bairro, eu não estava, ali, preparada pra mudar para o Algarve, então a gente acabou dando um passo atrás e eu acho que foi até bom, porque eu acho que a gente ainda não tá preparado.
Uhum. Muito sério, né. Ai que bom. Uhum. É, não, o que eu ouço a a em Portugal, hã, eu já morei, aí, em em Lisboa também durante um tempo e me falaram que, por exemplo, você pegar você financiar o imóvel, às vezes, com os juros de Portugal, nem se compara com com o do Brasil, mesmo com o subsídio de Minha Casa Minha Vida, então você você financia o imóvel e aluga e, às vezes, você aluga por um preço maior, eh, mensal do que a a sua parcela do financiamento, mas eu não sei como é que tá hoje em dia, ainda dá pra fazer isso?
Hum. Hum. Uhum. Uhum. Dá, dá sim, e eles têm, eh, uma um incentivo para quem tá tem menos de 30 anos, é 30 ou trinta e cinco, se não me engano, eles estão com um incentivo que, aí, você não paga lá quase 30.000 de imposto por escritura e tals, eles tiram esse imposto de você e dependendo do valor, eh, do do imóvel você não paga entrada, tudo é financiado 100%, então é.
Ah, é legal! Ah, legal, eu não sabia disso, é no é nova essa inici iniciativa ou já tem a bastante tempo?
É nova, mas é é, assim, tem uns 3 anos e eu já ouvi dizer que vai acabar o ano que vem, então, é, eles estão com incentivo esse ano, eu tenho até uma amiga que acabou comprando um apartamento, eh usando esse incentivo, claro que não só apartamentos muito caros, eu acho que tem um teto de 250.000 dependendo do lugar, eh, mas pra quem tá comprando a 1ª casa eu acho que vale bastante a pena, eh, e total o que você falou, aqui dá para você comprar e alugar pelo dobro, às vezes, até triplo do preço.
Ah, tá. <chuckles> Ah tá. Uhum. E, então assim, você acha, então, no final das contas que a pessoa tem que pesar o que que é mais importante pra ela também, né? Eh, tudo bem, às vezes, pagar um pouco mais, talvez numa prestação não tão boa, mas ter essa segurança, porque, eh, o fato do você ter um um imóvel eu acho que o maior benefício é você ter essa segurança, que nem você falou da sua mãe, então mas pra algumas pessoas mais novas, por exemplo, eh, talvez isso não seja tão importante, né.
Uhum. Uhum. Uhum. É, eu acho que é isso, você tem que, eh, pensar "É esse lugar que eu quero criar minhas raízes, que eu quero ficar mais tempo? O a parcela vai ficar mais barata do que o aluguel que eu tô pagando agora? Eh, tenho, ali, um dinheirinho pra dar entrada", né, eh, então eu acho que a gente tem que pesar de acordo com a realidade de cada um e eu acho que isso que você falou é bem real, as gerações mais novas não estão tão preocupadas assim com essa segurança, eh, mas também, eu acho que a gente não tem dinheiro também, né.
Uhum. É, é, esse que é negócio, porque quan quando você é mais jovem, você ma tem mais tempo pra fazer dinheiro, mas ao mesmo tempo, você ainda não tem o dinheiro, então é uma certa contradição.
<chuckles> É. E morando nessas cidades grandes, assim, você acaba nunca tendo dinheiro, porque vai tudo para o seu aluguel.
Exato, exato, ainda mais ainda mais em Lisboa, Lisboa tá tá realmente fora da realidade, Lisboa tá o mesmo preço de capitais de países onde o salário mínimo é 2, 3 vezes maior, isso, eh, realmente, fica impraticável.
Exato, é meio que uma vergonha. Impraticável, é isso que você falou, impraticável os preços dos aluguéis em Lisboa.
Bom, eu adorei nossa conversa, eh, muito obrigado e até a próxima.
Eu também adorei esse papo com você foi muito legal, eh, compartilhar, eh, o meu ponto de vista, né, sobre comprar ou alugar uma casa. Muito obrigada pela conversa.